À, bạn ơi, dạo này ch đặc biệt á là trong cái khoảng thời gian mà 2-3 tháng gần đây á, mình đã đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn, đó chính là mình từ bỏ cái việc mà mình hút thuốc nè. Tại vì á, mình từ trước tới giờ, cái khoảng thời gian của mình hút thuốc cũng kha khá lâu rồi, khoảng năm sáu năm gì rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó á, mình cảm giác cái những cái tác hại, những cái mặt, gọi là, tiêu cực mà cái việc hút thuốc, cái thói quen này nó mang lại cho bản thân mình á, là rất là nặng nề luôn. Từ việc mà sức khỏe của mình bị ảnh hưởng nè, tới đ cái cái việc mà mình bị ốm vặt, mình bị bệnh cảm, ưm, vặt á, nó xảy ra khá là thường xuyên nè, rồi mình cũng ho, mình cảm giác mình rất là khó thở. Đôi khi trong buổi đêm mình đi ngủ á, mình cảm giác nó giống như là bị ngộp, cái phổi của mình á, mình phải ngồi dậy mình mới hít thở được nè. Rồi không những sức khỏe về mặt thể chất, mà sức khỏe về mặt tinh thần của mình nó cũng bị ảnh hưởng kha khá nữa, khi mà á mỗi lần mà mình cảm giác bị áp lực bởi một cái chuyện gì đó, hay là mình, gọi là, đơn giản là mình không có cảm giác, ừm, bản thân của mình đang làm tốt á, mình thấy chỉ có cái việc mà tìm tới thuốc lá là làm cho mình dịu lại, mình bớt suy nghĩ lại và mình có thể tập trung vô cái công việc hiện tại của mình. Nhưng mà á, cái điều đó dần dà nó làm cho mình cảm giác nó lúc nào nó cũng thấy buồn, lúc nào nó cũng thấy tiêu cực, mà không có, gọi là <clicks tongue> ờ, cuộc sống nó tươi sáng hơn vậy đó. Nhưng mà hiện tại là tới tháng thứ 3 rồi, nhưng mà mình không biết làm sao á, mình cứ vẫn cảm giác bị thèm, mình vẫn muốn, gọi là, hút thuốc. Và giờ không biết phải giải quyết như thế nào đây, tại vì mình rất là kiên định với bản thân mình trong lúc này. Lúc trước mình cũng có từng mấy lần mình thử bỏ rồi, nhưng mà lần này là lần mà mình đặt, gọi là, quyết tâm rất là cao luôn đó.
Ừm. Vậy đó ha? Ừm. Vậy đó hả? Mình hiểu. Ừm. OK. Ồ. Ừm. Ồ, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu rồi đó, thật ra nha, bạn cũng đang làm rất là tốt rồi đó, tại vì khi mà cai được 2 tháng mà nhìn lại cái khoảng thời gian bạn trải qua, thì mình cũng hiểu là nó khó khăn đến nhường nào. Tại vì, ờ, hút thuốc trong giai đoạn 5-6 năm rồi mà bỏ đi thì cũng rất là khó. Tại vì trong thuốc lá nó có nicotine là một cái chất gây nghiện rất là mạnh đó, ưm, cho nên là, ừm, đói khát cái đó thì nó cũng rất là khó để mà cai nghiện, mà bạn thực hành được 2 tháng cũng là một cái phần thưởng mà đáng khích lệ rồi đó chứ. Thực ra là duy trì thêm một chút xíu nữa thôi thì bạn cũng có thể, à, quên đi hoặc là, ờ, không có phụ thuộc vào thuốc lá nữa đó. Thì, à, mình cùng với bạn cùng, à, ừm, mình chia sẻ một chút số thứ để mà cùng giúp bạn có cái sự, ờ, tự tin hơn, cũng như là vững tin hơn trong cái con trường con đường kiêng thuốc lá của bạn nha. Thế thì hông biết là, ờm, cái mức độ thèm khát hàng ngày của bạn như thế nào nè, ví dụ như là cơn thèm nó đến bao nhiêu lần mỗi ngày và thường đó thì cái cơn thèm đó nó kéo dài trong bao nhiêu lâu, bạn có thể chia sẻ biết cho mình được hông?
Ừm. Thực ra cái cơn thèm của mình nó không có một cái thời gian cụ thể đâu, mà nó phụ thuộc vô cái cảm xúc của mình hơn. Ví dụ như là mình đi làm á, mình cảm giác bị stress, mình bị áp lực quá, hay là có một cái vấn đề nào đó mà mình mãi mình hông có giải quyết được á, thì cái xu hướng đầu tiên trong đầu mình nghĩ ra luôn á nha, đó chính là mình cần 1 điếu thuốc, mình cần hút 1 điếu thuốc để mà, giống như là, làm dịu cái cơ thể của mình lại, mình bớt mình bị áp lực, mình lo lắng về cái vấn đề đó hơn á. Chứ không có, gọi là, một cái khung giờ cụ thể.
Kê. Ô kê. Ừm, ra là vậy! Ừm, mình hiểu rồi. Thế thì, à, cái nguồn gốc là đến từ cái việc căng thẳng đi ha, thì bạn có thể chia sẻ cho mình biết một chút xíu về cái nguồn cơn đó hông? Ví dụ như là bạn nhận ra là căng thẳng nó đến ch chủ yếu từ đâu, công việc nè, gia đình hay là bạn bè? Hay là chính bản thân bạn thôi hả bạn?
Ừm, nguồn cơn căng thẳng mà chính hiện tại của mình á, chắc là đến từ công việc đó. Tại vì vừa rồi á nha, mình, à đầu năm nay mình được chuyển sang một cái vị trí mới mà mình cũng chưa có, ừm, gọi là, thực sự nhiều kinh nghiệm để mà giải quyết hay là làm việc với lại cái cương vị, vị trí hiện tại của mình. Và đặc biệt á, là bây giờ là cái thời điểm cuối năm rồi nè, nên là cái các cái đầu công việc cũng phải, gọi là, mình làm giải quyết cho xong cho hết 1 năm đi. Nên là cứ cái khối lượng công việc nó đã nhiều rồi nè, rồi cái công gọi là, cái tính chất công việc mình cũng chưa có thực sự mình có nhiều kinh nghiệm, và mình chưa có quen với lại những cái đầu việc. Mặc dù mình làm 1 năm rồi nhưng mà mình cảm giác năng lực của mình cũng không có được cải thiện, ừm, hơn bao nhiêu hết á, nên là mình luôn luôn mình cảm giác stress bởi những cái vấn đề liên quan tới công việc đó.
OK. Ừm, ừm. Mình hiểu. Ừm, hông có sao đâu. Thì công việc thì cũng cần một cái người thạo một cái thời gian để mà có thể quen việc mà, bạn cũng kiên nhẫn từ từ thôi nha. Mình có thể làm một số công việc cái mức độ nó cũng khó, cho nên là bạn cũng cố gắng, a, kiên trì thì, ờ, ừm, bạn cũng sẽ thành công thôi. Ví dụ như là hông biết là thường nha, ừm, những cái căng thẳng trong công việc như vậy á, thì bạn có xử lý cái việc căng thẳng đó trước khi tìm đến thuốc lá như thế nào hông? Hay là tự nhiên cái căng thẳng là bạn cứ nghĩ ra là tìm cái điếu thuốc trước, mà hông biết là bạn có một cái giải pháp nào xử lý trước khi đó hông? Hay là như thế nào hả bạn?
Ừm, bình thường tại vì mình cũng là một cái người mà hút thuốc lâu năm rồi. Với lại từ trước tới giờ á, cái những khi mà mình một khi mình có một cái vấn đề gì đó á, mình cũng cái điều đầu tiên mình làm á nha, mình hông có nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh hay là mình hỏi xung qua hỏi han những cái người mà mình quen biết, mà mình cố luôn cố gắng á, mình tự bản thân mình đi tìm câu trả lời, tự bản thân mình để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Nên là á, đôi khi dần dà cái này nó cũng tạo cho mình một cái thói quen, đó chính là mình chỉ dựa vào cái bản thân mình thôi. Và cái điều này vô hình chung á, nó giống như đặt một cái sức ép, đặt một cái trách nhiệm mà vô hình nó lên cái đôi vai mình. Nên là mình cảm giác lúc nào nó cũng nặng nề, lúc nào nó cũng, giống như là, mình bị áp lực rất là lớn á, và chỉ có, gọi là, cái việc hút thuốc nó cũng nó mới, gọi là, giảm ch cho cái việc, ừm, mà bản thân mình hay suy nghĩ nhiều hay là mình cảm giác mệt mỏi, nó giống như là một cái liều thuốc mà nó xua tan đi mọi thứ vậy đó.
Ừm, ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, thật ra là tìm kiếm cái sự vững vàng từ bản thân của bạn á thì cũng hông có sai đâu. Nhưng mà thật ra trong một số hành trình, một số giai đoạn của cuộc sống á, thì cái việc mà chia sẻ với người thân để mà nhận được một cái sự khích lệ nào đó nè, rồi nó cũng tạo nên một cái liều thuốc tinh thần nữa. Ví dụ như là một số liều thuốc tinh thần nó cũng rất là tốt thay cho cái chất kích thích gọi là nicotine đó nha, tại vì nó hỗ trợ bạn có một cái tỉ lệ thành công khi mà cai thuốc đó. Ví dụ như là bạn có thể nhờ họ là nhắc nhở bạn, hay là cùng tập thể dục này kia nè, thì cũng giúp cho bạn có thêm một cái động lực, cũng như là có người nào biết như vậy thì họ cũng ủng hộ bạn cái việc cai nghiện đó chứ. Đó, bạn cũng có thể, ờ, biến những cái người thân, những cái người quen xung quanh bạn thành một cái người đồng minh cùng có có thể là hỗ trợ bạn ờ, công việc ca cai thuốc lá bằng những cái hoạt chung hoạt động chung mà lành mạnh chút xíu, ví dụ như là đi dã ngoại nè, làm một cái sở thích gì đó vui vui, hoặc là đơn giản là, ừm, có thể nói chuyện và tìm kiếm cái sự hỗ trợ về tinh thần là là được rồi. Tại vì trong những cái căng thẳng về công việc á, thì tìm kiếm một cái người nào đó để mà nói chuyện, để mà giải tỏa cảm xúc cũng như bộc lộ ra những cái suy nghĩ cũng, à, giúp bạn giải tỏa rất là nhiều thay vì bạn cứ chống chạy chống chọi nó một mình mà cũng rất là khó khăn đó. Thì bạn nghĩ là nếu mà tìm kiếm người thân xung quanh bạn thì bạn có nhiều và có thể dễ dàng với bạn hông bạn?
Ừm. Thực ra mình nghĩ nhiều là đằng khác luôn đó nha. Tại vì từ trước tới giờ á, ừm, mình bắt đầu với lại cái việc thuốc cũng khá là sớm nên là từ trước tới giờ gia đình của mình cũng nói chung cũng không có cấm cản đâu, nhưng mà luôn luôn khuyên nhủ, luôn luôn động viên rằng là, ừ, mình nên bỏ cái thói quen đó đi, tại vì nếu mà thời gian dài á, cũng sự nó cũng hông có tốt cho sức khỏe đâu. Và vả lại á trong gia đình mình cũng có người thân từng phải bỏ mạng tại vì hút thuốc quá nhiều rồi, nên là bệnh tật cũng nói chung là nó cũng giống như là một cái tấm gương để mà mình có thể noi theo và mình bỏ cái việc hút thuốc càng sớm càng tốt á. Nhưng mà mình lại cứ ỷ y, mình giống như là, ừ, mình mình cứ cứ ậm ừ mình cho qua vậy đó chứ thực sự mình chưa có để ý tới cái, gọi là, cái tác hại, cái mà những cái tiêu cực đối với lại bản thân mình từ cái việc hút thuốc nó mang lại đâu. Mà nhờ bạn nói á, mình mới nhận ra là từ trước tới giờ gia đình mình luôn luôn động viên, luôn luôn khích lệ mình với cái việc mà mình bỏ cái việc bỏ cái thói quen hút thuốc này. Để mình th để mình, gọi là, thử nói chuyện với lại gia đình mình xem xem, coi coi có những cái hoạt động hay là những cái cách nào mà mình có thể dành thời gian chung để mà giúp cho mình vừa xả stress nè mà vừa quên đi cái cơn thèm thuốc nữa ha.
Ừm. Ưm, ừm, mình hiểu. Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm. Rồi, thực ra là bạn cũng đang làm rất là tốt đó chứ. Bạn cũng có những cái tấm gương, những bài học này nè và nhận ra là nó hông tốt như thế nào để mà dẫn tới cái, a, quyết định là cai thuốc ngày hôm nay. Ừm, cũng rất là hay rồi đó. Về bản thân của bạn á thì bạn cũng có thể kiểm soát đó chứ, bằng cách là ứng dụng một số cái, gọi là, liệu trình, gọi, về, à, tâm lý học nhận thức á. Ví dụ như là, à, bạn trì hoãn chút xíu khi mà cơn thèm nó tới thì bạn, à, đếm ngược trong đầu, kiểu như, bằng cách hít thở thôi. Ví dụ là hít vào 4 giây nè sau đó giữ lại cái nhịp thở rồi thở ra nhẹ nhàng, kiểu như là, nó giúp não bộ bạn, ừm, bớt tập trung cho cái việc thèm nè, rồi cũng, gọi là, à, giải độc một chút xíu nữa. Đó cũng giúp cho bạn, à, trì hoãn cái cảm giác mà bạn thèm khi mà cơn thèm nó đột ngột nó ập tới thì nó cũng rất là hợp lý khi mà bạn áp dụng kỹ năng này khi mà, à, bạn, a, không có ai đó bên cạnh hoặc là bạn đang, ờ, bị, ừm, thèm quá chẳng hạn, đó. Hoặc là, ừm, bạn cũng có thể, ừm, ứng dụng một số giải pháp ví dụ như là uống những cái ly nước lọc nè, hoặc là nhai kẹo cao su không đường để mà đánh lừa cái, ơ, cảm giác mà cái miệng của bạn đang, a, cần một cái gì đó thì, ờ, nhai cái gì đó thì bạn thấy là cái miệng bận rộn đi ha, thì cũng giảm cái cảm giác, ơ, thèm thuốc lá rồi đó. Bạn cũng thấy là bản thân cũng có thể, ơ, áp dụng những cái phương pháp đó song song với cái việc là, ưm đi bộ hay là tập thể dục này kia đó thì cũng tăng cái, a, hoóc-môn gọi là hoóc-môn hạnh phúc, giúp cho bạn xoa dịu cái căng thẳng tức thời ngay thời gian đó đó, thì nó cũng hiệu quả hơn là cái việc mà, ờ, cứ cầm một điếu thuốc lên rồi nó cũng giúp cho bạn giải tỏa được ngay thời điểm đó thôi. Rồi sau khi mà bạn quay lại cảm giác rồi thì nó cứ lặp lại như vậy cũng rất là khó. Cho nên là bạn cũng cố gắng là tìm cái giải pháp như thế nào cho nó bền vững hơn cũng như là có thời gian nó duy trì lâu hơn nha. Thì bạn thấy những cái biện pháp này thì cũng dễ thực hiện đó chứ ha bạn ha?
Ờ. Ừm, hoàn toàn hợp lý luôn nha bạn. Tại vì mình chưa có nghĩ á, rằng cái việc mà mình đánh lạc hướng cái cảm giác cơn thèm thuốc của mình nó lại tới xuất phát từ những cái điều dễ dàng như vậy. Ví dụ như là đơn giản mình nhai kẹo cao su nè, hay là mình chỉ cần tập trung cái nhịp thở của mình thôi, chứ đôi khi á, mình cảm giác mình thèm quá, mình chịu mình chịu không nổi á nha, là mình phải cố gắng mình đi ngủ, hoặc là mình làm một cái chuyện, ví dụ như là, đi chạy bộ ở ngoài, kiểu, càng nặng càng tốt, hoặc là làm sao cho cái tâm trí của mình nó, ừm, giống như là đi ngủ á, nó rơi vào cái trạng thái là không có suy nghĩ được cái gì á, thì chỉ có những lúc đó mình mới cảm giác là, ừ, mình không có còn cái cơn thèm nữa. Mà hóa ra có những cái cách đơn giản, tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng mà có thể giúp ích được mình trong cái quá trình mà mình cai thuốc lá. Ồ, hợp lý đó ha!
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Còn cái, a, nguồn gốc, cái nguồn cơn mà làm cho bạn căng thẳng á, thì bạn cũng biết đó là từ công việc là chủ yếu rồi. Nhưng mà mình cũng hiểu là trong cái giai đoạn này bạn cần học tập và học hỏi nhiều để mà thích ứng với cái môi trường mới. Rồi cũng có một cái thời gian để mà tiếp xúc với công việc nhiều hơn, để mà có thể được có cái cảm giác là quen việc cũng như là tiến bộ hơn. Thật ra là có một số công việc thì nó đòi hỏi cái mức độ chuyên môn nó cao nè, rồi cũng có một số công việc là nó đòi hỏi là cái cái bộ kỹ năng của bạn cũng dàn trải rất là nhiều trong nhiều lĩnh vực nữa. Cho nên là những cái thời gian rảnh ngoài công việc thì bạn cũng có thể là học thêm một số kỹ năng để bổ trợ về ngôn ngữ, về kỹ năng quản lý hay là thực hành một cái chuyên môn nào đó, cũng giúp cho bạn có thể có được một cái, ơ, ừm, ừm, hồ sơ công việc nó đẹp hơn, cũng như là, à, quên đi cái công việc là bạn rảnh quá rồi cứ cầm lên cái điếu thuốc đó. Thì về lâu dài thì bạn ứng dụng cho công việc hiện tại của bạn á, cũng giúp cho bạn giải quyết công việc nó trơn tru hơn nè, và mọi người cũng đánh giá cái xử năng cái khả năng xử lý công việc của bạn tốt hơn nữa. Bạn thấy có hợp lý hông?
Ừm, mình thấy hoàn toàn hợp lý á nha. Trời ơi, mình cảm giác dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Cảm ơn bạn vì những lời khuyên hữu ích hôm nay nha. Chào tạm biệt bạn.
Chào bạn.